Kamu pernah ndak dalam kehidupan kamu tuh merasa yang kamu itu kehilangan rasa percaya terhadap manusia? <laughs> Tapi setelah kamu bertemu orang yang tidak kamu kenal atau orang asing, eee, kepercayaan kamu kepada sesama manusia itu tumbuh kembali gitu.
Pernah, Kak, jadi aku emang pernah bisa dibilang kayak, eee, hilang kepercayaan sama manusia tuh pernah banget. Karena waktu dulu aku tuh sebenernya ini, eee, kasusnya ke temen sendiri ya, pada saat itu aku bisa hilang kepercayaan tuh, karena emang aku tuh waktu itu minta tolong sama temen aku, yang bisa dibilang kayak tolong nitip, jagain barang aku, gitu. Tapi, dia nggak amanah. Jadi dia waktu itu ngilangin barang aku, dan dia bilangnya "nggak tahu nggak tahu". Cuman kan kayak, maksud aku, "Aku kan udah nitipin ke kamu," gitu kan, "barang aku." Cuman, ya itu, hilanglah entah kemana barangnya, sampai sekarang pun nggak ditemuin, gitu. Nah, tapi waktu itu aku juga, akhirnya tuh pernah ketemu orang asing yang dimana orang asing ini, bisa dibilang kayak dia itu jadi merubah hidup aku yang kayak aku tuh jadi percaya lagi sama manusia, gitu.
Aw, wah. Oh. Iya. Ah. Iya. Oh. Iya. Oh. Oke, tunggu! Kamu tadi bilang, eee, apa namanya, awalnya karena kamu nitip barang ke teme ke temen temen kamu ya. Kemudian dihilangkan. 1 pertanyaannya, apakah kamu sudah berapa lama berteman sama teman kamu ini? Dan yang ke-2, apakah barang yang kamu titipkan itu memang betul-betul berharga sekali bagi kamu, yang kalau kamu kehilangan itu kayak kamu kehilangan sesuatu sekali seperti itu?
Eee, jadi, aku berteman sama dia itu udah kurang lebih 5 tahun. Dan barang yang aku sebenernya itu barang yang, eee, aku titipin ke dia ini bisa dibilang kayak, emang mungkin kurang penting ya. Cuman, aku beli barang aku itu pakai uang tabungan aku, hasil aku nabung selama bertahun-tahun gitu. Ya ini
Oh, ya. Oh, ya. Oh, wah. Wow. Wow, itu penting sekali. <laughs>
Iya, jadi barangnya tuh ini, AirPods, headset headset.
Oh, wow. Ya ya ya-ya ya, hmm.
Headset Bluetooth gitu, mhm. Dan itu tuh, bisa dibilang kayak edisi terbaru dan ya ampun, ilang gitu. Itu tuh, bisa dibilang tuh baru kayak beberapa bulan aja di aku, tapi tiba-tiba hilang gitu dan sampai pada akhirnya ya udah, dia nggak ada bertanggung jawab untuk kayak niat gantiin atau gimana, nggak ada sama sekali. Dan, ya intinya nggak ada itikat baik deh, gitu. <chuckles>
Ah.